Oke, ya. Kalau untuk pembagian tadi, eee, misalnya kita itu kan, eee, di kampung itu it eee, di kampung itu i eee, adat 4 RT kalau nggak salah ya. 3 atau 4 RT gitu kan, 4 RT. Dari dari 4 RT ini, itu tuh, jadi memang diambil beberapa orang yang mau untuk, eee, ikut ya Kak ya, tapi kebanyakan ki kalau di kampung itu kalau nggak ikut, maksudnya nggak menongol ini muka gitu tuh, nanti, eee, jadi bahan gibah, Kak. Jadi banyak tuh jadi banyak banget satu kampung itu biasanya, eee, ini datang ke masjid gitu, ke ya, eee, ikut semua di halaman itu loh Kak, halaman masjid gitu halaman masjid gitu. Nah nanti memang kan, eee, kurbannya nggak cuma 1 atau 2 ekor ya, kadang-kadang itu kalau di kampung banyak-banyak, Kak. Itu tuh bisa kayak sapi aja bisa misalnya 4 ekor, 4-5 ekor. Terus kambingnya bisa 30 kambing, itu luar biasa ya? Banyak banget! <chuckles> Banyak banget makanya 1 kampung itu Kak. Jadi kalau yang bapak-bapak yang biasanya, eee, bagian menyembelih ya itulah, mau dari tahun ke tahun dialah yang bagiannya itulah Kak. Karena memang ada bagian menyembelih, bagian men apa sih yang satu itu loh? Milihin daging, bagian nimbang. Nah itu biasanya itu sudah ada pembagian nih. Ah nanti itu, kalau yang kayak dulu kan aku masih remaja ya waktu itu ya, eee, jadi kita itu ada pemuda-pemudi remaja. Nah itu juga diikutin tuh Kak, untuk, eee, bagian ini, apa namanya, mengiris daging, nah. Ada kalau orang orang jijikan, jijik gitu kan kadang-kadang, "Ih! Ih!" gitu kan, gitu tuh sambil ada ada ada nadanya tuh Kak. "Hi! Hi!" kayak gitu kayak gitu, ada begitu! Terus kalau misalnya, kan, eee, remaja itu kan dibagi-bagi nih, eee, ada ibu-ibu ibu-ibu bagian masak, bagian apa sih namanya, eee, ngulek sambel, apa ngulek sambel, bumbu bumbu, apa sih ngulek bumbu dan segala macam, itu kan bumbunya diulek ya Kak ya, kayak ngupasin doang, itu tuh memang manual semua Kak. Karena memang banyak orang ngapain kita pakai tenaga listrik, waktu itu kan. Jadi manual, bener-bener manual sampai sekarang. Ah nanti kalau yang remajanya bagian ngirisin daging, karena kan nanti, eee, kita itu kalau habis, eee, ada pep eee, daging itu kan dibagi 2 ya Kak ya, yang dibagiin sama warga, sama nanti ada sisa yang dimasak buat yang ini, mas apa yang bantu-bantu masak dan bantu-bantu menyembelih, gitu. Jadi kita ada makan bersama. Makan besar bersama di situ. Nah nanti kalau yang, eee, remaja tadi, ya udah itu bagian ngiris-ngiris. Eee, ngiris-ngiris itu nih yang paling heboh tuh kadang-kadang. "Ih aku nggak mau yang ini ih aku nggak mau yang ini!" jadi ada begitu Kak. Kan kalau daging kayak misalnya kambing itu kan agak bau ya Kak, ya. Nah, itulah kadang-kadang itu yang bikin ini, apa namanya, heboh itu. Eee, nanti ada itu ibu-ibu yang ngomel, di situ. Itu biasanya hebohnya di situ Kak, kayak gitu.
Mi oh minta minta ikutan Oke oke oke. <chuckles> Wow banyak banget s iya betul banyak banget sih, Kak. Oke. Heeh. <laughs> Oh ngulek sambal. Bumbu-bumbu u ya. Oh, iya. Iya iya. Oke. Oke. Oke. <chuckles> Ya, betul betul betul. Oke biasa berarti jadi ramainya itu pas waktu yang ada mungkin perempuan ya Kak yang enggak mau ih enggak mau itu ya?

Oh saling adu ini aja, adu suara Kak, eee, tinggal nanti dikasih mic aja nanti siapa yang paling keras gitu aja. <laughs> Tapi emang asik di situ tuh Kak. Jadi biasanya tuh ya, eee, entah tuh masalah apa sih misalnya bumbu, "Harusnya ini nih bumbunya di segini, jangan semua dipotongin, jangan semua dikupas." Ada begitu, mmm, ada yang satu nanti bilang, "Lah kan sudah dibeli harus dikupas semua," atau segala macem. Jadi ada 2 ini, jadi k 2 kubu Kak, yang satu ikut kubu ini, ibu-ibu yang memang sudah di fase anggota yang satu, eee, ikut sama ibu-ibu yang suka ngatur gitu, jadi memang ibu-ibu yang di tengah-tengah inilah yang bingung itu biasanya Kak. <chuckles> Siapa yang diikutin. <chuckles> Kayak gitu.
Oke. <chuckles> <chuckles> Oke. Oke. Oke. Oke. <chuckles> <chuckles> Seru banget ya Kak? <chuckles> Nah kalau misalnya ada konflik kayak gitu ya Kak, itu cara penyelesaiannya tuh apakah memang dirembukan lagi atau mungkin kayak ya udah tiba-tiba selesai aja untuk konflik dalam kerja bakti tersebut?
Oh enggak enggak ada diselesaikan. <laughs> Lucunya gini. Gini gini Kak, kalau kalau lagi ribut kan, ah nanti bagian bapak-bapak itu menyoraki, "Ya! Tak tung tak tung, tak!" kayak gitu, jadi ada dikasih lagu Kak, dikasih kayak apa gamelan gitu ya, nanti jadi biar biar ini, mereka kalau mau bertengkar makin ramai kayak gitu, kan kita nih yang bagian remaja bagian menonton tuh Kak, eee, jadi kayak tontonan gratis gitu lho Kak, tapi kalau udah begitu, mereka sadar Kak biasanya, mereka udah sadar, langsung diem gitu lho Kak. Eee. <chuckles> Kayak gitu.
Mungkin gak ada selesainya gitu? <chuckles> Ya. E e <laughs> Makin rame. <chuckles> <chuckles> Ya ya ya. Oke. Oke oke oke. Oh, jadi mem jadi memang akhirnya acara konflik tersebut tuh mungkin jadi salah satu hiburan yang mungkin bisa aku bilang ditunggu-tunggu ya Kak, ya, sama bapak-bapak dan para remaja pemuda-pemudinya gitu ya Kak ya?